Hindi, hindi naman, ang ga ano do'n, yung kaibigan di oo, hindi naman. Pero, kasi ako, yung leader na oo, yung leader talaga namin na kaibigan, kaibi close din, ka close close a ano circle, isang circle din namin. Ah, ano, parang sinabi niya sa'kin na ano, parang tinatanong niya, "Ano, ah tanggalin na ba natin, ano ba sa tingin mo?" Tapos sabi ko, ano ah, "Hindi, hindi ko kaya eh, pero, puwede ko bang kausapin muna?" Sabi kong gano'n, ah, "Tignan natin kung ano mangyari, kasi saka pagka tinanggal natin siya, baka, yung role niya, yung yung ano ba to, research niya, mawawala, mababakante". So, parang mahihirapan din kami.
Ay, hindi. Ah, iba pang kaibigan. Hmm, okey. <laughs> Oo. Yung oo, tama. 'Yong ano niya, kumbaga, 'yong ga dapat na gagawin niya 'no, mababakante.
Mm, mm. Oo, oo, mababakante yun. So, ah, kasi kami may kany-kanya na kaming research, may kanya-kanya na kami, tapos, ah, meron na rin kaming mga kasi may ano do'n eh
Oo, task.
parang may mga ini i-interview-hin. So, kung wala ng 1 week oo, oo, tama, totoo, parang gano'n. So, kung wala kaming iin wala kung uulitin namin 'yon, 'yong sa kanya, ah, baka mahirapan na kami kasi kami may may tinatapos din kami, oo. Tapos siyempre kasama pa do'n yung defense, kailangan pa namin aralin lahat no'ng no'ng data, bago namin ano. So kung ano pero ano na lang din, parang sinabi ko na lang din na parang, ah, "Puwede ba tapusin na lang muna natin 'tong thesis, tapos kung anuman yung yung personal natin na ano, na, 'di pagkakaunawaan, oo, ah, pagkatapos na lang nito." Kasi, ah, baka kasi ano, baka kasi, alam mo yun, ma maapektuhan pati yung ah, pag-aara yung pa pati yung thesis namin. So parang yun, isinantabi na muna namin oo. <tsk> Tas yung kinausap ko siya. Mm.
Data gathering. Ah, okey. Maubusan din, mm. Oo. Problema. Isantabi muna. Nice. Grabe ang galing. Oo, pero, alam mo, bilib ako sa ano ah, bilib ako sa'yo tsaka sa leader mo, kasi talagang, ah, bihi beside sa pagiging magkakaibigan niyo, eh, talagang humihingi pa rin siya ng ano eh, ng ano bang tawag dito? Ng POV ng ibang tao 'no, humingi pa talaga siya ng advice sa iba. Kumbaga, hindi siya nagdesisyon na tanggalin kaagad, 'yong kagrupo niyo o 'yong kaibigan niyong 'yon. Instead, eh, tinanong ka niya, tsaka 'yong iba kung anong dapat gawin, and sa tingin ko napaka-solid ng desisyon niyo do'n. Kasi nga naman, eh, maliban sa thesis marami pa kayong ibang ginagawa, 'di ba, ibang subjects. At sa tingin ko, tama lang 'yong ginawa niyo, talagang napakahusay, <laughs> napakahusay ng ginawa niyong 'yon. Pero ito, ah, 'di ba nagbawi siya, bumawi siya sa sa thesis, sa part niya, pero after no'ng thesis, ano na 'yong nangyari?
Mm, oo, totoo, totoo. Mm, totoo. Mm. Totoo. Totoo, mm, mm. Mm. Totoo. Oo. Oo.